Oye, échame una mano. Mira, eh, quiero platicar contigo porque quisiera comenzar a reducir compras impulsivas y y y luego consumo cosas innecesarias, porque, eh, ahora que viene la temporada navideña y vienen los regalos también de del Día de Reyes y todo eso, pues, ya ves que salen un chorro de ofertas y, de repente, buscando los juguetes de los niños, aparece una cosa y aparece otra, y me da por, pues, darle clic y decir, este, este también me lo compro para mí, este, y a veces son cosas innecesarias y por eso no sé cómo cómo hacerle para poder frenar ese impulso de de comprar.
Okey okey, oye, antes que nada, muchas gracias por por platicarme todo esto, ¿no?, por la confianza, eh, de verdad gracias. Siento que a veces es es un poco complicado el hecho de reconocer que a veces tenemos errores, ¿no? Y, pues eh, sí, vamos a buscar algunos tips para para ayudarte con este tema, ¿no? Para, ver qué podemos hacer, me gustaría, ¿saber qué suele detonar
Claro. Sí, claro.
eh, tus compras impulsivas? No sé, te doy unas opciones, estrés, aburrimiento, comparación, o sensación a veces de me lo merezco.
Fíjate que, eh, yo creo que es el una mezcla de todo, pero principalmente sí digo: "Ah, mira, pues, este, para mí, estoy comprando cosas para para todo el mundo y, pues, yo también me merezco esto", eh, compro juguetes para los niños y ya tengo cubierto todo eso y y encuentro por ahí algo que ni siquiera a lo mejor necesito. Una bocina, por ejemplo, y tengo bocinas y puedo usar, pero digo: "Ah, esta la uso en este lado", y así, voy así. Digo: "Sí, sí me la merezco. Pues sí, ya gasté en los demás". Entonces, como que es más bien ese ese deseo de satisfacer también alguna eh, impulso mío, porque no podría decir una necesidad, que, este, darme un gustito para para mí.
Okey, okey, claro, sí. Entiendo muy bien lo que de con lo que me platicas, eh, ahora coméntame, mm, ¿qué emoción te aparece justo, justo, justo antes de que hagas la compra? Y platícame, ¿no?
Pues, eh, cuando a veces sí pienso, estoy ya ya a punto de presionar el botón de, eh, de pagar y digo: "Híjole, ¿sí será bueno o no será bueno?". Y quedo tengo así como un un lapso de tiempo en el que estoy con la duda, pero finalmente como que doy el brinco y digo, este: "Sí". Entonces, eh, antes de de darle clic, es como un poquito de incertidumbre este pero luego digo: "Pues, es dinero que yo que yo trabajo y que yo gano", entonces no tengo la certeza de que sea algo. Y y ha pasado también, te comento, que luego ya cuando le doy clic, este, cierro la la aplicación y todo, y me entra así una como remordimiento y pienso: "A lo mejor debí haberme esperado, o a lo mejor está más barato, o realmente no lo necesito, hubiera comprado otra cosa". Pero digo: "Bueno, ya está hecha la compra", y ahí se queda. Y y en algunas ocasiones sí me da un remordimiento casi inmediato, pero pues, co como que lo acallo porque digo: "Me ya ya está hecho, ya ya ni hablar", ¿no?
Claro, sí, totalmente lo entiendo. Entonces, ¿tienes ese sentimiento después de comprar?, eh, ¿el sentimiento de culpa?
Eh, sí, en algunas ocasiones sí, especialmente cuando son cosas que no, mm, realmente no necesito, que pueden parecer, a veces, em, excesivas, porque, como te comentaba, ¿no?, tengo bocinas y digo: "Otra bocina para ver", este, o tenis, zapatos tenis, ah, tengo otro ya, otro par diferente, ¿no?
Okey. Ajá. Okey, okey. Sí, entiendo totalmente eso de que pues, o sea mm, pues, a veces hasta uno mismo, em, quiera, eh, comprar cosas que no no necesita, ¿no? A veces hasta hay personas que ven el mismo par que ya tienen y lo compran, ¿no?, sin darse cuenta. Claro, ahora, ¿qué tipo de compras te generan, eh, más arrepentimien?
Sí, repiten, claro. Pues, yo creo que, eh, cuando es ropa, no no tengo tanto tanto conflicto porque, mm, pues, la ropa finalmente es, eh, un accesorio que puedo utilizar y estar cambiando ropa para poder presentarme en mi trabajo, ya que doy clases en algunos lugares, entonces es, eh, digamos que necesario un repertorio de ropa, pues, suficiente. Eso no me causa tanto problema, a lo mejor las los, am, los productos electrónicos que que luego son gadgets o son cosas así que no no es la gran cosa, este, son los que más me causan ese ese conflicto. Digo: "Ah, pues, es una cosa que podría yo prescindir de ella sin sin problema, había vivido tanto tiempo sin ella y podría estar sin ella", ¿no? Entonces, eh, la cuestión de la ropa no no me causa conflicto, lo demás, a veces sí.
Okey, okey, claro. Sí, lo lo entiendo totalmente, lo lo entiendo. Ahora, ¿qué necesidad real intentas cubrir cuando compras algo innecesario? Porque, también a veces, eh, ya con el tema no soy psicólogo, obviamente, ¿no?, pero pues, a veces hay alguna explicación que va que r eh ha hay alguna razón psicológica, ¿no?, detrás de esto.
Pues, eh, quizá como te te platicaba, es el hecho de que digo: "Pues, eh, yo también merezco algo". Estoy estoy, em, ahora sí que pensando en todos los demás y, pues, es tiempo de pensar en mí. A lo mejor, eh, si nos metemos en ese plano de de buscar alguna razón inconsciente, eh, ahorita que lo lo preguntas y al al platicar me doy cuenta de que quizá lo que, mm, me gustaría es que alguien más comprara para mí, en lugar de yo tener que comprarme, o darme mis propios gustos, ¿no? Sería como que más satisfactorio. Quizá ese es, como que el el deseo, eh, oculto detrás de estos, este, arranques, ¿no?
Sí, claro, sí, lo lo entiendo totalmente, lo entiendo. Bien, ahora mm, me nace esta pregunta que que es bastante, bastante interesante, ¿no? Em, ¿qué te gustaría sentir en lugar de culpa después de comprar?
Pues, eh eh, quizá, como como te comentaba, ahorita me gustaría sentir que, mm, realmente eso que estoy comprando es una recompensa a mi esfuerzo, que digo: "Ah, mira". Pero pero como es algo que compro yo para mí mismo, este, eh, me imagino como aquella imagen de, del hombre araña, ¿no?, donde está todos los hombres araña señalándose. Yo mismo regalándome a mí de ahí diciéndome: "Ah, gracias. Ah, sí, te lo mereces". Entonces, me gustaría más bien, como que alguien externo llegara y me dijera: "Ah, mira, te compré esto, pensé en ti. Ah, vi que necesitas esto. Y, oye, me gustó esto para ti", etcétera. Entonces mm, como que eso es lo que me gustaría. Eh, ahorita que lo lo verbalizo, me doy cuenta de que en el fondo podría ser eso.
Okey, súper. Claro, sí, totalmente. Pues mira, lo entiendo, ¿no? Reducir estas compras impul eh, impulsivas de vez en cuando, pues, no solo se trata de fuerza de voluntad, ¿no?, eh, muchas veces se trata de también entender que estás regulando, eh, con la con la compra, ¿no? O sea, comprar puede dar alivio, ¿sabes?, eh, momentáneo, momentáneo, control y también, a veces, entusiasmo, ¿no?, o sea, eso no es nada malo. No te hace débil, no te hace mala persona, no te hace comprador impulsivo, te hace humano, vaya, eh No tengo la verdad absoluta, pero quizás lo que te pueda ayudar, lo que puedas intentar que quizás te pueda funcionar, es ayudarte a crear una pausa antes de conta de de hacer, pues la compra, ¿no?, eh, o sea, ¿a qué me refiero? Pues quizás, eh, unos, mm
Ujú. Claro. Ujú, sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí.
podrás intentar darte, mm, no sé, 24 horas o o si no quieres tanto, una media hora antes de confirmar una compra, ¿no? No sé si te pasa en el súper o en algún lugar físico, que se entiende, ¿no?, que el veas el producto en de manera física y ya lo quieras, porque es normal, ¿no? Pero este
Ajá. Ujú.
quizás ese pequeño espacio suele bajar la intensidad del impulso y quizás hasta hacer en pues, no entrar en razón a tu mente, pero sí ver los pros y los contras, ¿no? O sea, es algo que quizás te pueda te pueda ayudar un poco a disminuir un poco la ansiedad que ocasiona
Sí, claro.
muchas veces, pues, el querer, el querer ya comprar algo, ¿no? También, otra cosa que podrías intentar es, eh, poner fricción al proceso, eliminar apps, a veces cerrar sesión, quitar tarjetas guardadas o desactivar notificaciones de, bueno, ciertas ciertas páginas, ciertas tiendas, ¿no?, no eh, sin mencionar algunos nombres, tú sabes de cuáles, ¿no?, <chuckles> de las que más frecuentas. Pues, tratar de hacer eso es una es una un ejercicio rápido, ¿no? Porque, pues, no te vas no es castigarte, pero sí es cuidar cuando estés más vulnerable, en momentos donde te cayó la quincena, donde ya hay con qué. O sea, ¿me entiendes, no? Entonces, puede que sean tips que, perdón, que quizás los ves un poquito medio, mm, me pero quizás te puedan ayudar un poco a controlar y a evitar compras que suelen ser, a veces, también innecesarias, ¿no?
Ujú, ujú. Ajá. Claro. Claro. Sí sí, yo creo que por ahí va la cosa, este, poner un un un lapso de tiempo entre la entre el clic de de comprar o pagar y la la, eh, la decisión, este, puede darme tiempo para enfriarme y decir: "No, pues, en realidad no es tan importante". Yo creo que voy a a hacer eso, y tienes razón, o sea, eh, en el correo o en los mensajes, luego me llega una notificación y digo "Ah, tengo que aprovechar la oferta" y es donde me engancho, ¿no? Y funciona conmigo, entonces, también voy a silenciar ese tipo de de, mm, anzuelos que luego me me atraen hacia eso. Creo que son muy provechosos los consejos, te agradezco mucho por por haberme ayudado y y el simple hecho de de poder platicarlo contigo ya me da como un un poco más de, eh, una visión más amplia, un panorama mejor, para poder tomar decisiones más acertadas.
Claro que sí, de verdad, muchas gracias por la confianza, gracias por platicarme todo esto, eh, sé que es algo que te puede hasta choquear de vez en cuando, pero cuando quieras volver a platicar aquí estoy, y, pues, nada, te puedo escuchar y volverte a aconsejar. Cuídate mucho.